Allora, la lista ho provato a farla, perché è è una delle prime cose che ho iniziato per vedere se potevano essermi d'aiuto
Mh-mh.
e in realtà mi aiuta in parte, perché men mentalmente <smacks lips> è è come se, ehm, avessi la cioè non è, ehm, mhmm, <clicks tongue> inserito a in all'interno di un calendario, è una lista messa lì. Quindi la lista, sì la guardo, però mi capita che magari leggo tutte, mhmm, l l ehm, le mhmm, le voci inserite, e magari ci son delle voci che dico: "Vabbè, questo lo posso fare dopo. Okay, questo mi può, mhmm, impiegare tot minuti o 1 ora o quello che è, adesso non ce l'ho, dai la faccio più tardi". Quindi slitto e magari do priorità ad altro e mi ritrovo nel non farla, perché dico: "no oggi quell'ora non ce l'ho". Magari il giorno dopo: "no, ma neanche oggi quell'ora ce l'ho". Quindi è un continuare magari slittare al giorno dopo e non mi è così funzionale.
Sì. Mh-mh. Come mai? Sì. Le voci? Sì. Mh-mh. Okay. Okay. Certo. Ho capito, ho capito.